Thật ra á, thì nãy giờ á, bạn cũng đã biết được những cái điều chưa tốt, đúng không? Những cái điểm tiêu cực khi mà sử dụng mạng xã hội quá mức cũng ảnh hưởng đến hiệu quả công việc của bạn rồi nè. Rồi biết là lý do tại sao bạn bị lôi cuốn rồi nè, và bạn cũng biết là nó ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn như thế nào nữa. Vậy thì cái điều gì là khó nhất cho bạn để kiểm soát cái việc sử dụng mạng xã hội?
<chuckles> Ờ ha. Ưm, ừm. Thật ra là cái điểm khó của mình chắc là cái, a, cái sự, ờ, ừm, kiểu như là, cái nào mà nó hấp dẫn á, kiểu như là, mình kiếm một cái gì đó nó hấp dẫn hơn thì để mà thay thế thì nó khó đối với mình. Cho nên là, ờ, làm sao để có được một cái, ơ, dopamine đến đến với mình á, thì mình thấy là, ờ, mình phải cần có cái đó để mình, ờ, quên đi cái mạng xã hội chẳng hạn.
Kiểu về bản thân hả? Ừm. Ừm. Ừm.